Eee, gitu. Eee, ada nggak, eee, kayak kalau di bioskop ada pengalaman yang berkesan banget nggak, yang kamu pas nonton tuh sampai sekarang masih keinget?
Eee, pernah sih itu pada saat kita nonton itu, aduh tadi judulnya apa ya, aku lupa sih. Oh ini, Ipar Adalah Maut. Iya, aku baru inget. Iya. <chuckles> Ipar Adalah Maut ini betul. Ipar Adalah Maut ini tuh kan kayak yang ba waktu pas aku nonton itu banyaknya isinya ibu-ibu yang nonton. Hampir satu bioskop itu diisi sama ibu-ibu. Nah, pada saat itu tuh kayak, bener-bener heboh banget sama ibu-ibu. Jadi, di setiap scene-nya emang kayak buat greget, itu ibu-ibunya pasti teriak gitu dan itu tuh bener-bener kayak seru banget gitu ke kita ke kitanya yang masih muda gitu ya, jadi kayak terhibur. Jadinya kayak, denger ibu-ibu kayak gitu, terus juga filmnya seru. Jadi, itu berkesan banget sih buat aku. Karena, belum pernah sebelumnya kayak nonton di bioskop tapi serame itu gitu.
<chuckles> Oh iya, bener bener. Iya, yang putus-putusan. Iya. <laughs> Oh, gitu. <chuckles> <laughs> Mhm. Mhm. <chuckles> Mmm. <chuckles> Mmm. Kamu kebawa ikutan komen, ikutan nge-react eee bereaksi, <chuckles> atau ikutan ngegosip lah sama ibu-ibu itu, <chuckles> kamu gimana tuh?
Aku. <chuckles> Aku, reflek itu, waktu itu juga aku ikut kayak teriak-teriak kayak heboh sendiri juga gitu jadinya. Karena karena emang mendukung juga gitu suasana ibu-ibunya pada saat itu. <chuckles>
Heeh. <chuckles> <chuckles> Ikut menambah keseruan filmnya ya. <chuckles>
Betul, itu. Ya, supaya supaya ya nya bukan nyambung sih lebih ke, ya udah seru-seruan aja gitu karena emang filmnya pun juga mendukung buat diteriak-teriakin, kayak gitu. <chuckles>
Hmm. Mmm.

Mmm, biasanya aku kalau bisa bisa seharian, bisa, kayak, eee tergantung. Kalau misalkan filmnya itu aku suka, kayak misalkan aku tuh udah kayak penasaran banget ya, udah kayak, eee eee, udah ini apaan, cepetan, ceritanya kayak gimana tuh aku bisa tuh, nggak nggak tidur tuh bisa, kayak gitu, hmm.
<chuckles> Oh, kalau udah saking penasarannya sama, eee, film atau serialnya ya berarti?
Iya, kayak gitu. Cuman, kalo misalkan aku ngerasanya kayak capek atau kayak, ah, bosen, tapi masih pengen nonton itu, ya mungkin, eee, 5-6 jam juga udah cukup, sih.
Hmm, mmm, eee, kalau boleh tahu nih, film terakhir yang kamu tonton di bioskop, apa?
Mmm, <tsk> aduh lupa lagi judulnya. Ini, yang, mmm, selingkuh-selingkuh itu apa ya? Lupa. <chuckles>
Oh, layangan putus? <laughs>
Bukan bukan, yang mainnya itu yang mainnya itu Davina Karamoy sama Michelle Ziudith itu apa ya? Aku lupa.
Oh, a aku juga kurang tahu tuh, tapi yang itu ya berarti filmnya. Nah kalau misalnya ah?
Itu. Iya, itu, dan itu udah lama sih. <chuckles>
Oh, kalau film terakhir yang kamu tonton di rumah, apa? Atau serial yang kamu terakhir tonton di rumah?
Hmm. Aku terakhir nonton ini, yang F1 sih, Formula 1: Drive to Survive, gitu. Ini bahas, eee, film lebih ke dokumenter gitu, dokumenter perjalanan, mmm, para pembalapnya para pembalap Formula 1, kayak gitu. Terakhir, aku nonton itu.
Mmm.